Đúng rồi nhá. Ví dụ như là mình thấy cũng có khá là nhiều người thì sẽ, kiểu như là, đeo tai nghe để nghe nhạc trong lúc làm việc ấy. Nhưng mà mình thì lại không có cái thói quen là vừa nghe nhạc vừa vừa đeo tai nghe, ừm, à, vừa vừa vừa làm việc như thế đâu. Mình cảm thấy là như thế thì mình lại lại không tập trung vào cái công việc của mình được ấy. Tại vì là công việc thì mình sẽ phải dùng đến trí não nhiều ấy, thế cho nên là nếu mà nghe nhạc thì mình sẽ cảm thấy là nó đang bị hai cái công việc nó nó nó đè lên cùng một c một lúc ấy. Cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình tận hưởng được cái sở thích của mình khi mà mình, à, đang làm việc ở công ty đâu. Thì thường là mình sẽ chọn ra những cái lúc nào đó mà mình phải làm những công việc chân tay này, như kiểu là, mình dọn dẹp hay là mình tập thể dục thể thao ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn đó bạn.
À, vừa làm việc. Ồ! Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ờ, đúng rồi, những lúc đó thì không cần phải suy nghĩ ha. Còn những cái người người ta lại bảo là vừa nghe nhạc, vừa làm việc dễ tập trung hơn ấy. Nhưng mà, kiểu, như thế thì mình sẽ vừa phải để ý đến âm nhạc, vừa để ý đến công việc ha. Thì sẽ có những cái người có thể tập trung hơn, nhưng mà sẽ có những người người ta lại thấy cái việc đó nó phân tâm ấy, nên là cũng có thể tùy ha và, kiểu, những cái việc như là tập thể dục, rồi nấu cơm với dọn dẹp nhà cửa thì đúng là công việc tay chân, không cần phải suy nghĩ thì lúc đó mình cũng có thể bật lên, để khiến cho cái việc mà mình làm nó khiến cho thời gian trôi nhanh hơn ấy chứ nhỉ? Ờ.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Thì lúc ấy mình thấy là thời gian nó trôi rất là nhanh luôn và, ừm, mình không cảm giác gì đến thời gian với không gian luôn ấy, kiểu thế. Và, ừ, lúc ấy là mình hoàn toàn, kiểu, có thể là làm mọi thứ, kiểu, miệt mài, miệt mài say sưa luôn ấy, kiểu như là, có khi là mình nghĩ là có khi là mình nấu mấy mâm cỗ luôn cũng được ấy. <laughs>
Ừm. <chuckles> Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Wow! Đừng là một cái cách hay. <chuckles> <chuckles> Cũng được, cũng được, chỉ cần là đưa cho tôi một cái tai nghe hoặc đưa cho tôi một cái bài nhạc và cái bài podcast nào đấy là tôi có thể nấu được luôn, liền tù tì luôn ấy chứ nhỉ. Ừm.
<laughs> Đúng rồi, nhiều khi làm mấy cái cái cái, ờ, công việc gì đấy mà nó cần cái sự, kiểu, như là tỉ mỉ, tỉ mỉ ấy. Ví dụ như là mình ngồi mình đan một cái khăn chẳng hạn đi, ừm, đúng nếu như mà ngồi đan khăn không thì cảm giác nó sẽ rất là nhàm chán, đúng không? Nó sẽ rất là buồn và cảm giác nó rất là lâu. Thế nhưng mà mình mà ngồi đan khăn đi thì mình sẽ cũng mở một cái bài à, m một cái chủ đề lên để mình nghe ấy. Trời ơi, nó trôi nhanh kinh khủng luôn và mình đã kiểu, đã kịp, ô, đã đan xong được ngần này rồi này, đã đan được ngần kia rồi này, đã đan sắp xong một cái khăn rồi nè. Kiểu, đại loại là mình thấy nó giúp ích cho mình trong cái việc là xử lý những cái công việc mà làm bằng chân tay này, cần cái sự, kiểu, tỉ mỉ một chút này, đấy, thì mình đều làm được. Nhưng mà những công việc mà liên quan đến trí não, tính toán, con số thì hay là phân tích ấy thì mình lại, kiểu, không thể nào mà áp dụng để cái sở thích đấy vào nha.
Ừm. Ờ. Đúng. Ừm. Ừm, ừm, ừm. À! Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ờ!